In che modo i cicli stagionali influenzano il cibo che mangiamo secondo te?
Sembrerebbe una risposta scontata dirti che, mhmm, generalmente, ad esempio, la frutta si mangia in base alle stagioni. Le famose stagioni che ci avevano insegnato a scuola durante i periodi anche delle elementari.
Eh, anche perché ormai al supermercato si trova sempre tutto praticamen
Però Ecco bravo. Oggi, mhmm, il ciclo delle stagioni non c'è più per, uhm, tanti motivi, ehm, specialmente perché, vedi, la globalizzazione oggi ci ha portato che
Mh-mh.
come, mhmm in un'emisfero è estate, nel nostro emisfero è inverno e quindi magari i cibi che pensavamo fossero estivi oggi ce li troviamo comunque nei banchi frigo o nelle celle, e poi ce li propongono direttamente nei banchi del supermercato da poter comprare.
Sì. Okay. E tu come tu come la vedi questa questa cosa? Cioè mangi quindi qualsiasi tipo di frutta ti propongano al supermercato, oppure cerchi di mangiare la ehm, la frutta di stagione?
I frutti e fru Eh, per Io cerco di essere sempre all'antica nel senso che cerco di mangiare sempre verdura e frutti come ci avevano insegnato a scuola nel periodo giusto nelle stagioni, perché, mhmm, per quanto oggi si usino tecniche in agricoltura che permettono la crescita di piante che, ad esempio, da noi nel Mediterraneo non ci sono tipo frutti tropicali o altro. Dolente o nolente se s ci fai caso non hanno lo stesso sapore.
Esatt No infatti, di quindi dici è facilmente riconoscibile quando appunto un frutto è, ehm, importato, ehm, piuttosto che anche, ehm, che poi è pro la domanda che che che ti sto per fare è, mhmm, tutta questa anche mutazione genetica, no, non so se ti è capitato magari di viaggiare negli Stati Uniti, trovi pomodori grossi come un pallone da calcio, cose del genere. Tu che cosa ne pensi?
È un discorso molto, molto, molto ampio. Perché è vero che oggi con le navi container appunto e con gli aerei cargo, ehm, le merci arrivano molto più velocemente e in fretta, però, mhmm, come dicono gli scienziati, ehm, non per usare diciamo terminologie malthusiane sulla sopravvivenza dell'uomo e che siamo troppi, ehm, il problema oggi è che, mhmm, si usano delle tecniche troppo invasive ed estensive, ehm, con pesticidi e altri diciamo prodotti che falsificano molto i prodo il gusto, il sapore e anche l'entità stessa del prodotto. Perché vedi
Sì. Eh. Eh, ma anche importante, ehm, a livello di nutrimenti sicuramente non, ehm, non non fanno bene come la la frutta che hai menzionato, no. Quella st mhmm, stagionale, quella quella quella vera proprio che ci offre la natura s seguendo il, ehm, il ciclo naturale delle stagioni.
Guarda, ti faccio un esempio pratico: io quest'estate non ho avuto il piacere nonostante fosse estate, quindi frutta, ipotetico caso di stagione, di assaggiare una pesca che abbia quel realmente questo nome e questo sapore. Perché ho avuto soltanto pesche che sapevano solo di acqua, poco mature, magari avevano la forma, vedi la forma e la presentazione invitante, però poi
Okay. Okay. Sì. Alla vista ti potevano fregare ma non al al gusto, no?
ehm, bellissima, ma al gusto c'era poco da fare, perché sapevano di niente. Erano maturate in cella. Dice: "Ma tu come te ne accorgi che erano maturate in cella?" Al di là dal fatto visivo, ehm, dopo 2, 3 giorni che le tenevi fuori dal dal frigorifero, marcivano.
Okay. Eh sì, è un po' quello il problema
Quindi oggi parlare di frutta di stagione è un po' u un ossimoro cioè, non non si sa, non si sa più nien s quale
Oppu sì. Okay e tu per rimanere fedele quindi a a alla, mhmm, vecchia maniera, quindi quella, mhmm, di mangiare la frutta, ehm, di stagione proprio, ehm, parlami un po' dei mhmm, dei tuoi frutti preferiti anche anche verdura, uhm, fammi un recap per ogni stagione, diciamo qual è la tua, ehm, <chuckles> classifica non so, dei primi 2 frutti o verdura, appunto di stagione.
S Ehm, allora. Allora, uhm, d'estate sicuramente mi piace l'uva e mi piacciono tantissimo le ciliegie
Okay. Ah okay, avrei detto anguria. L'anguria non è okay.
ne vado pazzo. Aspetta, aspetta non ho finito, eh, aspetta lì, eh, bono, eh. Poi c'è anche l'anguria, ovviamente, in Sicilia facciamo un uso e abuso di anguria, ehm, e poi, ehm, insomma, uhm, diciamo che adoro molto la frutta estiva.
Okay. Okay, sì.
Ehm, purtroppo resto spesso fregato per il motivo che ti dicevo prima perché, nonostante fosse frutta di stagione, tra parentesi, i prezzi della frutta sono diventati a livelli veramente s esponenziali e improponibili cioè, ehm, se un e
Oka Non come l'oro ma da quelle parti.
S sei una persona miliardaria se ti puoi permettere il lusso di mangiare mezzo chilo di ciliegie buone.
Eh sì è c è come andare in gioielleria ormai andare al supermercato, dici tu.
Ehm, ehm, ma anche dal dal classico ortolano, fruttivendolo di una volta no, cioè 1 chilo di ciliegie era arrivato anche a 9 euro al chilo, uhm, dico insomma s sei un imperatore romano, ti senti un re quando ti puoi permettere di mettere a tavol eh, e vedi
Mh-mh. Eh sì, è No infatti, ehm, che poi il problema il problema è proprio quello che ehm, i i i costi di di tutti questi beni essenziali, perché poi quando si parla di cibo, in particolare di frutta e verdura, q ehm, cu somma quando vanno su, uhm, i prezzi però gli stipendi rimangono sempre quelli, ehm, le famiglie fanno fatica. Che ne eh, ben
Eh, esatto. E questo è un problema, vedi, dovuto anche alla grande distribuzione. Ti spiego, ehm, la Sicilia
Mh. No, ma gu guarda eh, infatti, ehm, ti stavo proprio per chiedere, ehm, io, uhm, ho capito il tuo discorso di partenza, poi, ehm, dicendomi appunto che sei, ehm, siciliano ti volevo chiedere: ma anche in una terra che offre, ehm, così tanto per mhmm, per una situazione climatica, ehm, particolare, molto favorevole, uhm, a certi tipi di frutta, anche in Sicilia quindi c'è questo massiccio uhm, questo questa importazione massiccia di, ehm, frutta, ehm, da altri paesi?
Il discorso, vedi, è complesso. Perché vedi noi in Sicilia produciamo, ad esempio, agrumi.
Eh, esatto. Le famosissime arance.
E agrumi anche le arance di Ribera, l'uva di Vittoria, i limoni, e
Esatto. Però tante volte le trovi magari dalla Spagna o da altri paesi, no?
Aspetta, noi le produciamo, ma la nostra frutta e la nostra verdura, specialmente la frutta, finisce i in Russia, finisce nei mercati europei, finisce nei mercati del nord Italia, finisce ovunque tranne che nel territorio siciliano. Noi in Sicilia, invece, consumiamo, ehm, limoni d'Israele, dei kibbutz, fatti in serra, ehm, l le pesche o le albicocche dalla Spagna, ehm, l'uva, mhmm, dal Cile! Io una volta ho trovato l'uva dal C l'uva dal Cile, cioè dico, io qua ci ho 'sta bell'uva qua, mi devo mangiare l'uva del Cile. Questo, vedi, è il problema del della grande distribuzione che ha fatto un macello. E quindi
Mh-mh. <chuckles> Pensa te. Incredibile. Senti, ma anche che nei nei mercati locali è allo stesso modo? Oppure magari, appunto, nei nei mercati locali, anche pagandola magari qualcosa di più, ehm, però appunto trovi, ehm, prodotti a chilometro zero?
Guarda, nei mercati locali tu ancora la frutta buona a chilometro zero la trovi. Però il problema è che, per colpa sempre della grossa distribuzione che compra gli interi lotti di produzione, ciò che resta a noi è veramente poco, destinato al mercato locale, e quindi ci iene a costare un occhio della testa, e di conseguenza soffriamo parecchio. È un problema
Si fa fatica. <chuckles> Certo. Senti, e per quanto riguarda per quanto riguarda il il pesce è la stessa situazione oppure, ehm, vi va meglio? Nel senso che magari funziona un po' in maniera diversa, e riuscite, che ne so, a a intercettare il peschereccio magari appena attracca nel porto, e, ehm, appunto, uhm, boh, anche magari sottobanco riesce a darvi del pesce freschissimo prima che finisca poi in mano a alla grande distribuzione.
Sul pesce, proprio sul pesce n ci sono problemi perché lo procuro io. <laughs> Amo fare pesca subacquea, quindi pesce, grazie a cielo, c'è. Però vedi anch sì, però vedi, nel pesce, mhmm, <tsk> il problema è minore.
Ah, eh, ok okay. Okay, quindi Okay. Ci pensi tu.
Perché se vai, ovviamente, nei nei supermercati ti trovi, ovviamente, il pesce d'allevamento.
Sì.
Che è un discorso diverso dal discorso della frutta di stagione, perché, ehm, sono pesci che al allevati con sostanze discutibile alcune volte, ehm, n vasca, ingrassati, insomma n argomento un po' più particolare. Però puoi trovare anche il pesce, diciamo, locale, del Mar Mediterraneo, un pesce generico, ecco. Discorso diverso, ehm, lo abbiamo nei tonni.
Certo, certo. Sì. Eh, okay. Mh.
Perché i
Cioè si fa si fa più fatica?
No, i tonni c'è un divieto dell'Unione Europea che impone che tot chili di tonno al massimo non posso ossone presi. L'Italia ha una quota.
Ah. Mh. Per salvaguardare la specie proprio?
Diciamo che è un modo business, perché il tonno rosso fai conto che in Giappone viene pagato anche a migliaia di euro al chilo.
Okay.
E quindi, mhmm, i giapponesi stanno facendo un business non di poco conto, e a noi restano solo le briciole.
Poi, proprio in Giappone qualche anno fa hanno avuto un grosso problema, mi sembra legato a una a una centrale nucleare, quindi ha hanno avuto le acque avvelenate per per un po' di tempo, e loro, che avevano una lunga tradizione come pescatori, si sono trovati in difficoltà. Quindi magari è anche anche da quel fatto lì che si è sballata tutta la regolamentazione, no, della distribuzione del pesce.
Mhmm, non credo che abbia influito più di tanto, sai, per quanto riguarda i pesci che del Mediterraneo. Perché vedi il to
Ah okay. Dici a priori loro comunque, ehm, pre prendevano dei dei pesci da da noi. Okay, okay.
Sì. Sì, anche perché il tonno rosso è un pesce atlantico. Noi ci inculcano l'idea che il miglior tonno in assoluto è quello qualità pinne gialle, quello in scatola, no, in realtà ti posso assicurare che non è tra i peggiori, però non ha le stesse cap mhmm, qualità organolettiche e nutrizionali del tonno rosso.
Mh-mh. Mh-mh. Certo, cert Okay, quindi tu dici che è assolutamente meglio il il tonno rosso rispetto al pinne gialle.
400 milioni di volte.
Okay, mi sembra un dato rilevante allora. Ehm, senti, ehm, e per quanto riguarda, ehm, il pesce, no, distribuito in in Giappone, ma è una caratteristica sì anche della frutta, ma più che altro del pesce, è proprio, somma, che deve essere fresco, appena pescato. Per quanto ora il mondo sia diventato piccolo, però comunque ora che, uhm, da dal peschereccio lo tiri giù, uhm, lo lo dai in mano a gente che lo porta all'aeroporto e poi si deve sparare comunque un bel viaggetto nelle celle, quello che vuoi, però comunque il Giappone non è proprio dietro l'angolo. Poi lì lo devono prendere, distribuire a tutti pe i supermercati, non potrà mai essere pesce fresco.
Mh. Mh. Sì. Mh-mh. Eh, invece, per loro lo è, perché usano delle tecniche di re refrigerazione non di poco conto e di abbattimento perché il tonno va abbattuto, non va consumato subito. Perché ci sono qualità di pesci più grosso è il pesce, è come la carne, e più dev dovrebbe anche riposare. Di conseguenza, paradossalmente, arriva a loro che è perfetto per essere consumato e lavorato.
Oka Cer Okay. Senti, io l'ultima domanda che ti farei è sempre sul pesce. Ehm, t che cosa ne pensi del sushi? Va in Sicilia il sushi?
Prego. <clicks tongue> Non posso dire brutte parole, mhmm, c <chuckles> N non ha senso, non non ha non ha senso perché, ehm, non è nella nostra cultura, punto primo. Punto secondo: non abbiamo gli stessi pesci che hanno loro in Giappone, tipo, ad esempio, il pesce palla che loro lo usano per fare c'è proprio una scuola, c'è tutto uno studio perché è velenoso, quello che vuoi, però loro lo sanno trattare in una maniera specifica e, quindi, è sicuro. Uhm, non ha senso, è una trovata commerciale, ecco. <sighs>
<giggles> <chuckles> Certo. Mh-mh. Guarda, io ti ringrazio per tutte queste informazioni e, mhmm, ti auguro una una buona serata, ti ringrazio davvero per la chiacchierata.
Credimi, è stato un piacere anche per me e spero di poter di nuovo ripetere questa bellissima esperienza in tua presenza. Ti ringrazio.
M grazie, ciao.